بُصّي، آآ إحنا أ أبويا كان شديد شوية، فكان دايمًا م عنده عادات وتقاليد صارمة إحنا لازم نقع وناخُد بن وناخُد بالنا منّها، يعني ما كناش ينفع ما نتجمّعش على الغدا أبدًا
اهم.
والعشا، الفطار علشان كلّنا طالعين المدارس وح وهو طلع قبلنا وإحنا بنطلع أساسًا وإحنا مكلضمين وغاسلين وِشّينا بالعافية وواخدين ساندويتشات البطاطس والجبنة، فما حدّش طايق حد ولا حد طايق يفطر يا دوب آخِرنا الكوباية اللبن اللي بنشربها بالعافية، ونمشي على طول وناكُل في الفُسحة هناك ونرجَع من المدرسة لازم، لازم ل كلّنا نجمّع على الغدا، والموضوع ده عايز أقول لِك عمل بين كنت لسّه هاقول لِك، الموضوع ده عمل بيننا ترابط رهيب، ترابط مش طبيعي، يعني إحنا المُ عايز أقول لِك إحنا إذا وقتها كنّا بنتجمّع بالعافية، أنا أكون راجع من المدرسة وعايز أنام "لأ، استنى لحد ما أبوك ييجي واتغدّا وبعد كده نام." "يا امّا أنا عايز أنام." "لأ، استنى يا حبيبي لحد ما أبوك ي" <chuckles> "طَب أكّليني ونام؟" "لأ، مش هناكُل، أنت لازم أبوك ييجي و"
حلو أوي. <chuckles> ما حدّش طايق يقوم. <chuckles> ليه، إيه النظرية يعني؟ ها اهم. آه، عشان عشان ت تتضبّطوا المواعيد كلّكم مع بعض، آه.